O asidite onun, etin daha güzel, eee, işte, pişmesini, böyle, lokum gibi dağılmasını sağlıyormuş. Öyle söylüyor, Eee, annem. Doğrudur. Bence de. Katılıyorum anneme. Ondan sonra bunun yanında da, eee, böyle, bir içli pilav yapıyor ama, yani, eee, pirinç yok neredeyse. Yani, öyle bir iç koyuyor ki içine aşırı lezzetli bir şey oluyor. Gerçekten
Doğru. Onda da et var mı? Yoksa
Yok, et yok. Eee, onda şey var: İşte, kuş üzümü koyuyor, eee, çam fıstığı koyuyor, eee, bayağı bir çam fıstığı koyuyor. İşte, havuç, eee, bezelye, soğan, işte, sarımsak, böyle, daha, böyle, sebze ağırlıklı bir pilav oluyor. Eee, işte, bir de b karabiberini, böyle, tane karabiber kullanıyor onda. O çok etkiliyor çünkü, eb eee, normal karabiber kullanmamasının sebebi şeymiş: Eee, işte, içine, böyle, karabiber koyduğunda pilav daha, böyle, siyah bir renk alıyor. Eee, o siyah renk olmasın diye Hı hı, evet. Daha böyle beyaz beyaz kalsın diye, işte, şey yapıyor, eee, tane karabiber koyuyor. Sonra da o tane karabiberleri içinden çıkarıyor tek tek.
Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ha. Temiyor, mantıklı. <chuckles> Bayağı uğraşlı bir şey. Sen, peki, bu şekilde yapıyor musun kendi misafirlerine de?
Yok. Ben, eee, normal karabiber koyuyorum. <chuckles> Eh
Hah. <chuckles> Yani yani, gele gelenek de bir yerde esnemeli bence. Kolaylaşmalı, yani.
E, tabii ya. O kadar gerçekten yoğun iş temposu, işte, eee, z falan filan, böyle, ben o kadar emek vermiyorum açıkçası. Eee, birazcık hafif hakikaten biraz daha, böyle, şey oluyor. Tam, böyle, bembeyaz olmuyor ama bence güzel oluyor, yani.
Hıı. Hı hı. Güzel, daha pratik bir yöntem olmuş senin ç Peki, eee, davul fırının olmadığını düşünüyorum. Nerede pişiriyorsun?
Tabii, tabii. Hı hı. Normal elektronik fırında pişiriyorum. <chuckles> Ama şöyle, eee, kesinlikle fark ediyor. Eee, yani, çok, çok fark ediyor. Iıı, şimdi ben normal, işte, e elektronik fırında yapıyorum. İşte, o şeye getiriyorum, işte, 100 dereceye getiriyorum. <smacks lips> İşte, eee, onda böyle pişiyor, pişiyor
Hıı. Etmez mi? Hı hı. Izgara kısmında mı yoksa neresinde yapıyorsun ayarını?
Eee, fansız pişmesi gerekiyor. Eee, işte, 100 derecede pişiriyorum ama şöyle, eee, şimdi, eee, yani, bu, ııı, daha f çabuk pişiyor bende. Ya, annem mesela 7 saatte pişiriyor davul fırında ama ben, böyle, işte, benim 3-4 saatte pişiyor, yani. Eee, ya, d çok daha farklı be. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim ben sana: Birini ben yapsam, işte, birini annem yapsa, eee, işte, böyle, yan yana koysak mesela hangisi güzeldi? Tabii ki anneminki. Çünkü
Fansız pişmesi Hı hı. Ha. Hıı. E, tabii. <giggles> Hem o, anne. <chuckles>
<chuckles> Yani. E, tabii ki, anne, yani. Eee, ama ben de yine bir el almışım ondan, ya. Benim de lezzetli oluyor. Gelenler beğeniyor, yani.
Hıı.